जी, नमस्कार, आप कैसे हैं?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
मैं भी बढ़िया, और पूछने के लिए अ, धन्यवाद। अम, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि उ, आजकल जो चुनाव हो रहे हैं या आजकल क्या काफ़ी पहले से जो चुनाव चल रहे हैं वो न
जी, जी। हाँ, जी।
मतलब बराब मतलब अ, सही हो रहे हैं वो चन चुनाव मत उम, क्या हो रहा है वो?
अ, देखिये काफ़ी मैं बोलूँगा अच्छा प्रश्न आपने किया है और मुझे लगता है कि क्योंकि अ, कहते है ना हमारा जो एक लोकतंत्र, जो है लोकतांत्रिक देश है। तो वहाँ पर सबसे सबसे इंपॉर्टेंट न चुनाव का मुद्दा ही होता है क्योंकि, अगर चुनाव जो है वो एक तरह से मतलब फ़ेयरली जो है ना कंडक्ट हो तो फिर हमेशा एक कहते है ना कि वो जो डेमोक्रेसी है उसकी स्पिरिट को कहीं न कहीं ठेस पहुँचती है। तो मेरा मानना है कि हमारे यहाँ तो फिर भी जो चुनाव है वो तो अ, मतलब एक तरह से बोलूँगा सही तरीके से जो है होते हैं। अ, बट कहते हैं ना कभी-कभी जो है उसमें भी अ, विवाद वगैरह आ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गलत तरीके से किए गए हैं। अ, कुछ लोग कहते हैं कि अ, मतलब अ, कोई पार्टी जो है ज़्यादा पैसा खर्च करती है तो उसका जो है ज़्यादा हद तक प्रचार होता है, तो ये तो विवाद कुछ चलते ही रहते हैं तो आपकी क्या राय है इस बारे में?
जी। जी। जी। जी। मैं मैं तो आपसे सहमत भी हूँ, और असहमत भी होऊँगा थोड़ा बहुत। जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि अ, किसी-किसी जगह पे तो जरूर चुनाव अ, सही होते हैं, अ, और क्या बोलते हैं, वहाँ पे पैसा ज जो भी हो पैसे से उतना मुझे खै मेरे मेरे जो लगता है, कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। वो मेंटालिटी पे डिपेंड करता है कि आदमी या फिर जो अ, नेता है वो क्या चाहता है। जैसे कि मैं अगर अपने गाँव की बात करूँ, तो अम्म तो उधर पे अ, चुनाव होने वाले थे, तो उससे 1 दिन पहले उन्ह अ, नेताओं को पैसा खिला के दूसरी पार्टी में अ, ले लिया गया, तो उससे काफी ग दूसरी पार्टी जो अच्छा काम कर रही थी उस पार्टी को काफी धक्का लगा। तो आपको क्या लगता है इस बारे में?
जी, जी। जी, जी। जी, जी। अच्छा, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल देखिये ये तो होता ही है ना क्योंकि अ, जो नेता वगैरह होते हैं, वो उनमे तो हमें तो बचपन से ही पहले से ही देखते हुए आए ना कि अ, कोई नेता आज किसी पार्टी के लिए जुड़ा हुआ है, किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। और उसके बारे में अच्छा कह रहा है, तो हो सकता है कल को वही नेता जो है किसी दूसरी पार्टी से जुड़ जाए और फिर इस पार्टी के खिलाफ बोलने लग जाए। तो ये तो मतलब पॉलिटिक्स में जो है, चुनाव में होता ही रहता है। और मैं ये भी देखता हूँ ना, कि चुनाव में जो है मतलब आजकल जैसे एक इलेक्टोरल पोल करके कोई चीज़ चलती थी। लोग उसमे भी बहुत ज्यादा मैं बोलूँगा की अ, उसका भी काफी बड़ा विवाद चल रहा था। हालाँकि वो उस बारे में मुझे पूरी तरह से जानकारी नहीं है हालाँकि इतना पता है कि, पैसों से संबंधित नहीं था कुछ की अ, जो अ, चुनाव वगैरह में जो अ, अधिक से ज्यादा पैसा जो किया खर्च किया जाता है, प्रचार करने में एडवर्टाइज़मेंट में तो उसके जो है संबंधित ही इसका कोई विवाद था, तो आपके आपको क्या इस बारे में कोई जानकारी है?
जी। जी। जी। जी। अ, जी मुझे उतनी जानकारी तो उस बारे में नहीं है लेकिन अ, अगर मैं अ, इस चीज़ के बारे में बोलूँ कि जो अ, इतना पैसा खर्च होता है या फिर इलेक्टोरल्स के बारे में जो आप बोल रहे थे। अ, मेरे ख़्याल वो जो अ, होता है चुनाव के टाइम पे लोग अ, लो नेता जो होते हैं वो अ, जनता को पैसा खिलाते हैं जो गरीब जनता होती है जिनके पास अ, उ खाने के लिए पैसा नहीं होता। जैसे कि मैं अ, यूपी की ए यूपी साइड की अ, बात करूँ तो उधर पे जो अ, गाँव वाले होते हैं उनके पास उतना पैसा नहीं हैं तो उनको रात में रात में चुपचाप से अ, अलाउ नहीं होता है और उसको वहाँ जाके दारू ब अ, बाँटी जाती है नशें नशा अ, नशीले पदार्थ ब बाँटे जाते हैं। खाने के लिए बाँटा जाता है ताकि और उन्हें बोला जाता है कि, "आप इन्हें वोट दीजिए तो आपके लिए ये किया जाएगा, वो किया जाएगा।" आपको और दिया जाएगा ऐसा। हज़ार हज़ार रुपए में अ, वोट खरीदा जाता है। तो आपको क्या लगता है ये होता है या फिर मैं खाली अ, ये मुझे ऐसा लग रहा है?
जी, जी। जी, जी। जी, जी। अच्छा, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। देखिए, मैं तो मानता हूँ कि ये हो सकता है होता भी हो क्योंकि अब अब क्योंकि देखिए हर कोई जो हैं ना अपना वोट के लिए तो शायद चुनाव में जो है लोग कुछ भी करने को राज़ी हो जाते हैं। हम अक्सर देखते हैं ना, कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो एक तरह से अ, कोशिश करते हैं ना, हर तरीके की कोशिश करते हैं ताकि वो लोगो के जो मत होते हैं, जो वोट होते हैं उनको जो है मैं बोलूँ की गेन कर सकते हैं। जैसे मैं बात कर रहा था कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं एक्चुअली अ, इसका शायद से ये रहता हैं ना कि अ, उसमें न कुछ मेरे ख़्याल से सीमा रहती है की आप कितना पैसा जो है ख़र्च कर सकते हो और अ, ऐसा होता है कि जो अ, कुछ-कुछ जो चुनाव में कहते हैं ना, जो कंपनीज़ वग़ैरह होती हैं या फिर ऐसे कुछ अ, संस्थाने होती हैं जो इसमें अपनी तरह से अ, पार्टियों को जो है इस चीज़ के लिए पैसा देती हैं और उसमें एक सपोर्ट दिखाती हैं तो उसको लेके कोई विवाद रहता है। तो ये भी देखा जाता है कि जैसे कोई पार्टीज़ होती हैं ना अ, अगर वो बहुत ही कोई मशहूर है, बहुत बड़ी पार्टी है और कहते हैं ना, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है ख़र्च करने के लिए प्रचार के लिए तो हम देखते हैं कि अक्सर जो है उनका कभी-कभी मैं बोलूँगा कि बोल-बाला भी रहता है और कहते हैं ना कि अब अ अ, जैसे एक जो शायद से एक अ, मैं बोलूँगा लिमिट रहती है तो वो अक्सर कभी-कभी जो है क्रॉस हो जाती है क्योंकि अ, इतना पैसा होता है तो वो उसके प्रचार में जो है बहुत ज़्यादा प्रयोग कर देते हैं। उसके विपरीत कुछ पार्टी होती है जो शायद अभी छोटी हो उनके पास इतना पैसा ना हो तो वो इतनी ऊपर तक जो है आ नहीं पाती हैं। लोगों को पता चल नहीं पाता है। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? क्या ऐसा भी कुछ होता है?
जी। हुँ। जी। जी। जी। उ, जी। जी जी। जी। जी। जी। जी, हाँ, आप मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ, जो जैसा कि आपने अभी बोला कि पार्टी पार्टियों को पैसा मिलता है, दूसरी जगहों से। अ, जो कंपनियाँ होती हैं वो अ, पार्टीज़ को पैसा इसलिए ही देती हैं, ताकि उनका भी काम निकल सके क्योंकि पार्टी पार्टी या फिर पॉलिटिक्स में कभी भी एक साइड, एक हाथ की ताली नहीं बजाई जाती उसमें दोनों साइड से ताली बजाई जाती हैं। एक साइड से फ़ायदा ही एक साइड से सिर्फ फ़ायदा नहीं देखा जाता, वो जैसे कि हम पार्टीज़ देखते हैं, उनका जहाँ पे फ़ायदा निकलेगा, वहाँ पे वो काम करेंगी, जहाँ पे उनका फ़ायदा नहीं निकलेगा तो वो वहाँ काम नहीं करती। तो मुझे तो आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हाँ, य ये जो अ, पैसा दिया जाता है कंपनी की कंपनीज़ के द्वारा, य ये थोड़ा इसपे रोक ल अ, लिमिट लगानी चाहिए या फिर अ, मतलब देख इसपे एक प्रॉपर निगरानी होनी चाहिए। देख र देख-रेख में होना चाहिए कि कितना दिया जा रहा है, भले ही वो पार्टी बड़ी हो या छोटी हो क्योंकि अ, जरूरी नहीं कि बड़ी पार्टी जो होगी तो वो अच्छा ही काम करेगी या छोटी पार्टी होगी तो वो ग अ अ अ, गलत ही काम करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि छोटी पार्टी भी अच्छा काम कर सकती है। आपको क अ, आपको क्या लगता है इस बारे में?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
जी, जी। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए कहते है ना कि पार्टी तो चाहे कोई मर्ज़ी भी हो चाहे वो बड़ी हो, छोटी हो अ, उसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि मतलब कौन-से उसमें नेता हैं किस प्रकार के जो लोग हैं उस पार्टी से जुड़े हुए हैं। अ, मैं तो मानता हूँ कि जब भी हम चुनाव में जैसे हम जब वोट डालते हैं तो अक्सर मैं देखता हूँ कि अ, लोग वोट डालते हैं राजनीतिक दलों के अ, मतलब उस अ उसको विचार में रख के कि कौन-सी राजनीतिक दल दल को हम वोट डालने जा रहे हैं। और कहते है ना जो मेन फ़ीसद, लेकिन अ, अब अब, हमें हम ये नहीं देखते कि हमारे क्षेत्र में जो है कौन-सा नेता जो है हमारे क्षेत्र से खड़ा उठ रहा है। और उसका चरित्र कैसा है उसके पास्ट रिकॉर्ड कैसे है? क्योंकि देखिए अल्टीमेटली हमारे क्षेत्र में जो विकास अ, कोई करेगा और जो अ, उसके लिए ज़िम्मेदार है वो वही व्यक्ति है जो हमारे क्षेत्र से लड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि जस्ट अ अ, जो मत है ना वो हम उस ये कहीं न कहीं इस चीज़ को भी हम विचार में अपने अ, जो है मैं बोलूँगा की डिसीज़न में जो है इसको एज़ ए फैक्टर रख सकते हैं कि अ, जो हमारे क्षेत्र से अ, जो व्यक्ति काम कर रहा है अ, वो कैसा है उसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है? क्या वो अ, मतलब समस्याएँ हमारी समझ सकता है और उसपे मैं बोलूँगा कि अच्छे काम जो है कर सकता है? तो आपकी क्या राय है उस बारे में? फ़िर पैसा उस मामले में कितना जो है महत्व महत्वपूर्ण होता है?
जी। जी। जी। जी। जी। जी। जी। मैं आपने जो ये अभी पॉइंट रखा या फ़िर जो बात करी आपने, मैं इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा इस बारे में। जैसे कि आपने बोला कि अ, हमें अ, जो हमारी एरिया से या हमारी अ, जगह से चुनाव लड़ रहा है, हमें उसका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। हमें उसके बारे में जानना चाहिए कि वो असली में अच्छा है भी या नहीं। तो मुझे ये लगता है कि आजकल जो प पॉलिटिक्स में आ रहे हैं लोग बहुत मैं ये नहीं कहूँगा कि सब ऐसे ही हैं लेकिन अ, 90 से उम उम नि 95 प्रस प्रतिशत लोग जो हैं वो जब कुछ नहीं कर पाते तो ही पॉलिटिक्स में आते हैं। और फ़िर अ, उनका सिर्फ़ 1 मोटिव होता है कि वो पैसा कमाएँ और या फ़िर वो फ़ायदा ही उठाएँ अ, जनता का। अ, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल अच्छे अच्छे लोग जैसे पहले ले के लोग थे वो अ, देश को सुधारने के लिए नेता नेतागिरी में आते थे चुन अ, चुनाव लड़ते थे। या फ़िर कुछ जब वो करना चाहते थे अपने इलाके के लिए तब उतरते थे। आजकल लोग जब कुछ नहीं कर पाते तब जाके नेतागिरी में आते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं। मुझे तो ये लगता है आपका क्या विचार है इस बारे में?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
अ, जी, जी। जी, जी। जी, जी, देखिये अ, मैं तो मतलब मानता हूँ की चाहे कोई भी पार्टी हो, वो अगर काम अच्छा करेगी, तो अ, मतलब ज़ाहिर-सी बात है कि अगली बार भी जो लोग है ना, उसे अ, वोट तो उसे देंगे और कहीं न कहीं फिर से जो है, उस उस विकल्प का जो है चयन करेंगे। तो ये तो काफ़ी आपने भी अ, सही बात बोली कि ये तो देखने को हमें मिलता ही है। अ, लेकिन जैसे अ, ये भी फिर एक सवाल आता है ना कि अगर मान लो, कोई छोटी पार्टी है और उसके पास इतना मैं ब बोलूँ कि पैसा नहीं है, इतना बजट नहीं है, तो फिर क्या-क्या परेशानी चुनाव में हो सकती है? ये मेबी हो सकता है कि वो इत अपना इतने प्रका इतने अच्छे से शायद प्रचार ना कर पाए या फिर कहते है ना कि लोगों को उस बारे में पता ना चल पाए, तो क्योंकि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। तो जैसे मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ, तो आपको क्या लगता है इस बारे में कि कोई छोटी पार्टी जो है, जिनके पास इतना पैसा ना हो अ, उनको क्या-क्या परेशानियाँ हो सकती हैं चुनाव में?
जी। जी। अ, जी। जी। जी, अगर मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दूँ, इस प्रकार से कि अगर हम पुराने समय से देखें, पुराने समय से अगर हम उम, क किसी की भी जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम से देखें उम, महात्मा गाँधी हो गए या इन लोग अ, ये अ, नेता हो गए क अ, मतलब जो अ, जिन्होंने हमारे अ, हमें अ, आज़ाद कराने में काफ़ी योगदान दिया, तो उनके पास भी स्टार्टिंग में पॉवर नहीं थी। अगर हम उन्हें एक अ, पॉलिट न पॉलिटिक्स की तरह देखें या फिर उन्हें हम अपनी एक पार्टी की तरह ही देखें अब, जो हिंदुस्तान पार्टी मा मान लें हम उन्हें, तो उनके पास भी स्टार्टिंग में पॉवर नहीं थी, पैसा नहीं था, लेकिन सिर्फ़ नॉलेज थी और अम, काम करने का मन था। तो उन्होंने क्या बोलते हैं, बिना पैसे, बिना श अ, शक्ति, बिना पॉवर के भी अ, हमें अ, लड़ते, लड़ते, लड़ते, लड़ते अ, काफ़ी ऊपर अ, काफ़ी अ, कुछ करके आज़ाद करवा ही दिया आखिर में। भले ही इसमें पूरे देश का योगदान था, लेकिन इस अ, शुरुआत में तो आप अ, जानते ही हैं कि महात्मा गाँधी हो गए, भले ही या फिर और भी बहुत सारे हैं, मैं नाम न अ, नहीं ले रहा हूँ अभी क्योंकि टाइम पूरा उसमें ही निकल जाएगा। लेकिन आप जैसा जानते हैं कि इस अ अ अ, शुरुआत में उन्होंने भी अकेले से ही स्टार्ट की थी। तो मैं अगर इ अब फिर इस आपके सवाल पे आऊँ, तो शुरुआत में ज़रूर अ, परेशानियाँ होंगी, लेकिन आप कर्म करते जाएँ, आप फल की चिंता ना करें, जैसा कि उम, अ, महाभारत में लिखा गया है, श्री कृष्ण के द्वारा बोला गया है। तो वो हो ही जाएगा, अगर अ, आपका मन साफ़ है, तो आप कर ही लोगे। आपको क्या लगता है इस बारे में?
जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल। जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। जी, जी। जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं भी कहीं न कहीं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि हो सकता है कि मतलब किसी क हमारे पास इतना पैसा ना हो, किसी पार्टी के पास, तो उसका ये मतलब नहीं है कि जो वो है ना, वो कहीं न कहीं मतलब पीछे रह जाएगी। मुझे लगता है कि अ, समस्याएँ कुछ अ, आ सकती हैं, बिल्कुल। अ, तो लेकिन वही है कि अगर वो अच्छे से अपना, कहते हैं ना, काम करे और मुझे लगता है कि अगर वो लोगों का भरोसा जीत सकती है और उसपे खरा उतर सकती है, तो फिर मुझे लगता है कि वो पार्टी जो है, अ, वो जो कोई भी जो चुनाव है ना, वो अ, उसमें जो है, मैं बोलूँगा कि अच्छी जो है वोट ले जा सकती है और अगली बार भी जो है, लोगों के एक तो लोग उस अ, का जो भरोसा है, वो जीत जाएगी और लोग भी उस पार्टी के जो काम से अगर खुश होते हैं, तो अगली बार भी उसका चयन करेंगे। फिर मुझे ये नहीं लगता कि जो पैसा है, वो ऐस ऐसा कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा। अ, और क्योंकि देखा जाये ना, तो जो लोग होते हैं, वो हम आम तौर पे हम यही देखते हैं ना कि कोई पार्टी अ, कोई राजनीतिक दल जो है या कोई पार्टी जो है, अगर वो काम करती है, तो हम उसका चयन करेंगे। फिर हमें इससे ज़्यादा मतलब नहीं रहता ना कि किस किसी पार्टी के पास कितना पैसा है या फिर कितना नहीं है अ, उससे हमें ज़्यादा मतलब रहता नहीं है। अगर हमारा काम हो रहा है, अगर समाज की अ, विकास हो रहा है, है ना? क्षेत्र का, तो मुझे लगता है कि फिर हम उसी का उस विकल्प का जो है, चयन करेंगे कहीं न कहीं। आपकी क्या राय है इस बारे में?
जी। जी। जी। उ जी। जी। जी। जी। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। अगर मैं आपको अ, इस इसी के आगे 2 एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा या फिर 2 उदाहरण देना चाहूँगा। अगर हम गुजरात की बात करें, तो दो हज़ार में हमारे मोदी जी वहाँ पे अ, चुनाव जीते थे, तो उसके बाद उन्होंने कितना डेवलपमेंट किया, अगर इसके बाद अ, स अब उसमें सर्च करें, तो आपको मिल जाएगा। तो इसलिए उन्हें अब कुछ वहाँ करना ही नहीं पड़ता है, इतना वो डेवलप, अपना काम करते रहते हैं और वो कभी वहाँ हारते नहीं हैं। 2000 के बाद से वो आज तक वहाँ कभी हारे ही नहीं और अगर हम ऐसे ही दिल्ली का देखें, तो दिल्ली में ए उन्होंने अ, स्टार्ट न जो आप पार्टी है, आम आदमी पार्टी, उन्होंने न श शुरुआत में थोड़ी अ, चुनौ चुनौतीपूर्ण रहा उनके लिए, लेकिन वो दि जीते 2 साल। उन्होंने थोड़ा बहुत काम भी किया, लेकिन उन्होंने उन्होंने कुछ अ, तरीके गलत ले लिए, जिस वजह से उन्हें, अ फिर अब नहीं जीत पाए। जो होना ही था, अगर आप आपका मन साफ़ नहीं है, तो आप नहीं जीत सकते। मुझे ऐसा लगता है कि आपका मन, आपके कर्म साफ़ होने चाहिए, पैसा तो आ ही जाता है कहीं ना कहीं से। उ उम, आपको क्या लगता है इस बारे में?
जी, जी। हाँ जी। जी, जी। जी, जी। जी, जी। अच्छा, अच्छा। जी, जी। जी, जी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल।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
जी। जी। जी। जी। जी। ज़रूरी है। जी। जी। जी, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, धन्यवाद।
आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।